Đúng rồi, tại vì thật ra á là nhiều quá đôi khi là người ta sẽ thấy choáng ngợp, cho nên á là để mà bắt đầu á thì mình nghĩ là có những cái sở thích hoặc là ví dụ giống như kinh doanh nè, thì rõ ràng để bắt đầu thì mình cứ nhảy vô mình tìm kiếm mọi cái thông tin liên quan về cái mà mình muốn kinh doanh, hoặc là cái thị trường hay là cái cách làm như thế nào. Thì khi đó mình có một cái kiến thức cơ bản chút xíu rồi thì từ từ đó mình mới phát triển lên, phải hông nè? Ừm, đó. Đúng, rõ ràng, đó, mà ừm hứm, là sao?
Ừm. Như nào? Ừm. Ờ! Ừ. Ừ. Ồ! Ồ, mình hiểu. Ừm, ừm. Hiểu, hiểu. Ừm. Ừm, nâng cao hơn, đúng hông? Tự tin này kia hơn, bắt đầu là nâng cao. Ồ, thì thực ra thì mình nghĩ, ơ, ơ, quan trọng là tụi mình có thời gian rảnh cái đã, đúng hông? Kiểu như tụi mình cũng phải biết, ờ, cân cân bằng thời gian thế này thế kia để có thời gian rảnh. Thì mình cái thời gian rảnh ngoài cái việc mà, ờ, để xả stress như mình nói, thì thử một cái gì đó mới như bạn nói thì nó cũng rất là hay luôn, ừm.
Đúng rồi, nó Ừm. Đúng, ừm. Ừm hứm. Rõ ràng luôn. Đúng, chính xác. Tại vì mình nghĩ á nha thì, à, thật ra là, ờ, thời gian rảnh thì khó nhưng mà khi mà mình thích mà muốn làm á thì mình sẽ tạo cái thời gian cho nó. Và, kiểu giống như là, ờ, có những cái thời gian mà gọi là thời gian chết á, mình làm gì, không làm gì thì mình mở mình nghe, kiểu giống như là, nghe thụ động thôi nhưng mà nó sẽ thúc đẩy cái tinh thần, cái sở thích của mình từ từ, phải hông nè? OK, ừm hứm, ừm. OK, chào bạn nha, bye bye, bye.
Ừm. Ừ. Làm được, đúng hông? Hiểu, hiểu. Ừm. OK. Ừm, ừm. Ừm, OK, mình đồng ý. Cũng cảm ơn chia sẻ của bạn nha. Bye bye.